I hı.
Eee, bazı marketlerde kesinlikle var. Eee, sebzesi bazılarının daha uygun, eee, bazılarında et ve süt ürünleri daha uygun oluyor. Eee, benim, eee, tanıdığım bir, eee, arkadaşım da aynı şekilde ilerliyor. Eee, aldığı süt ve süt ürünleri, etler, eee, hepsi ayrı yerlerden. Eee, peki senin için market değiştirmek bir problem mi? Yani, eee, belirli bir markayı mı tercih ediyorsun yoksa, "Market değiştirmem benim için problem değil, eee, daha farklı, eee, seçeneklere de bakabilirim." der misin?
Hıı. Anladım. Hıı. Yani, eee, tabii ki benim sonuçta bütçeme, eee, zararlı olmadığı sürece hiç sorun yok. Ben tabii ki şey yaparım, yani, hani, başka yerlere de giderim bakarım. Zaten çok böyle şehir içinde oturuyorum. Hani, gitsem de, eee, başka yere gitsem, baksam da, eee, ne kadar şey olacak. Yani, hani, birazcık daha fazla yürüyeceğim. Ama benim için, hani, şey olacaksa, eee, böyle, ııı, iyi bir şey olacaksa, faydalı bir şey olacaksa, eee, onu elbette yaparım. Yani, şey yaparım, eee, gider, bakarım, eee, diye düşünüyorum.
Bence süper o zaman. Eee, ilk adımı atabildiğimizi düşünüyorum, eee, market değiştirerek. Eee, evde he herhangi bir alerjisi, eee, ya da birinin yememesi gereken bir ürün, eee, bazı insanlarda, eee, laktoz, eee, intoleransı oluyor. Eee, bu tarz bir durum var mı evde?
Hı hı. Evet.